I-open na natin sa mind nila na hindi pwedeng ganun lang, nasa sistema kasi pangit naman din kasi yun, na ikaw nag ikaw naglu-look forward ka na sa future niyo tapos siya parang nandun pa rin sa sistema na parang mag-girlfriend/mag-boyfriend pa rin kayo. Kaya dapat tiyempuhan mo yung oras, tsaka pagkuha ng alam mo yu alam mo yun ku kuhanan mo talaga ng tiyempo. Tsaka bigyan mo siya ng ano feel ko isa din sa magandang tips is parang pasayahin niyo muna yung ano yung aura ng pag uusap, gano'n. Like mag-inuman kayo ganun, mag-inuman kayo 'di ba, kasi kapag lasing ka or dun malakas loob mo, lalo na siya, sa lalaki, lasingin mo talagang as hindi naman sobrang lasing, pero lasingin mo yung to the point na mapapagsalita mo siya, kung ano na talaga yung balak niya sa inyo, kasi mahirap yan tumatanda tayo. <laughs>
Mm, sabagay. Mm. Mm. <laughs> Oo nga 'no. <laughs> Mm. Sabagay nga naman. Mm, kasi, oo, oo. Kasi sabagay nga naman, 'pag nagtatanong ako minsan, ah, parang nagra-rant ako about sa work, na parang ng pinapahiwatig ko gusto ko mag-resign tapos tatanungin ko siya, ano bang plano mo sa amin, parang ganyan. So, ah, parang iniisip niya na parang gusto ko lang tumakas sa trabaho, gusto ko mag-resign kaya gusto ko mag-asawa or may mga times na parang nag may nakita lang akong engage na katrabaho or kakilala ganyan, tapos biglang hihirit din ako so, oo oo parang gano'n, so kaya siguro na na dumadating na parang akala niya laging parang pabiro nang-aasar lang so, ah, parang yun yung reason kaya kung sinasagot pag sinasagot niya rin ako is parang, ah, parang ano yung, parang palaro lang, oo, parang gano'n.
Mm. Oo. Mm. Naiinggit ka ganun, sinasabi niya. Hmm. Pabiro din. Oo.